อ่า พอดีวันเนี้ยผมมีเรื่องที่มันค่อนข้างที่หงุดหงิด แล้วก็เครียดเนี่ยอยากจะมาหาที่ระบายหน่อยครับผม
ได้เลยค่ะ ด้วยความยินดีคะ มีอะไรเอ่ย?
อา เพราะว่า ณ ตอนนี้ครับผม มันเป็นปัญหาที่ผมเนี่ยเผชิญอยู่ประมาณเป็นเดือนแล้วอะ แล้วมันก็ส่งผลกับผลมาก ๆ เลย มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอนที่บ้านผมเนี่ยแหละครับผม เพราะว่าจริง ๆ บ้านเราเนาะ เราควรจะนอนที่บ้านเราได้อย่างแบบสบายใจสิ เราควรจะพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ แต่กับ กับ กับผมเนี่ยมันไม่ใช่อย่างงั้นเลย นอนที่บ้านตัวเองแล้วกลับกลายเป็นว่า มันมีเรื่องที่ทำให้ต้องเครียดอะครับผม แล้วก็นอนไม่ได้ในที่สุด จนกระทั่งผมรู้สึกเลยนะว่า ตอนเนี้ยผมมีความเครียดสะสมอะครับ
อืม โอ้ พอฟังเราก็เข้าใจ แล้วก็เข้าใจความรู้สึกคุณมาก ๆ นะคะ อย่างที่คุณบอกเลยอะ เพราะว่ามาที่บ้าน อาจจะไปทำงานมาทั้งวันแล้ว แล้ว หรือว่าทำธุระข้างนอก พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยแน่นอนค่ะ บ้านก็เป็นที่ที่เราคิดว่าเป็น อ่า ที่ที่เราจะสามารถพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายได้ แต่ว่าถ้ากลับมาแล้ว แล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ย มันทำให้เราแบบผ่อนคลายก็ไม่ได้ ม แน่นอนค่ะ คุณก็ต้องรู้สึกแบบเครียดเป็นธรรมดานะคะ ทีนี้อะค่ะ อยากจะสอบถามนิดหนึ่งอะค่ะว่า แล้วทำไมอะคะ ทำไมถึง เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึง อ่า ไม่สามารถที่จะพักผ่อนที่บ้านได้ล่ะคะ?
ใช่ อ๋อ อา ได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง เดี๋ยวผมขอปรับอารมณ์ตัวเอง ผมนึกถึงแล้วผมหงุดหงิด ผมเครียดมากเลย อ๋อ โอเคครับผม คือจริง ๆ แล้วเนี่ยต้องบอกว่า ผมเนี่ยเป็นคนที่ อ่า ประสาทสัมผัสไว จะตื่นค่อนข้างง่ายอยู่แล้วเวลาได้ยินเสียง อะไรพวกนี้ครับผม แล้วบ้านผม บ้านของผมเองนะจะอยู่ติดถนนด้วย แล้วจะบอกว่า บ้านผมเนี่ย อยู่ต่างจังหวัดนะ แล้ว แต่ว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะ จะอยู่ชานเมืองหน่อยอะ เพราะฉะนั้นถนนตอนกลางคืนเนี่ย ก็จะค่อนข้างโล่งครับผม ประมาณนั้น แล้วตอนที่ผมนอนเนี่ย ผมจะนอนค่อน นอนค่อนข้างไว เพราะผมนอนกับลูกผม แล้วก็ ผม คือลูกเขายังเล็กไง
อืม
เวลา 21:00 น. เนี่ยผมจะเอาเขาเข้านอน แล้วเราจะหลับกันได้ไม่ ไม่เกิน 21:30 น. เนี่ยผมหลับแล้ว อือฮึ แล้วทีนี้ อย่างที่ผมบอกว่าผมจะตื่นค่อน ข ค่อนข้างง่าย ใช่ไหม ผมจะบอกง่ายขนาดไหน ก็ชนิดที่ว่า ลูกผมอะเขาไม่ชอบห่มผ้า อ่า เวลาเขากลิ้งไปกลิ้งมา เวลาเขาหนาว เขาจะนอนขดตัวเนี่ย อ่า ผมจะรู้สึกตื่น แล้วผมก็จะเอาผ้าห่มเนี่ยไปห่มให้เขา อืม แล้ว แต่ แต่ไอ้การตื่นจากลูกเนี่ยไม่เท่าไรไง เพราะผมชินแล้ว นอนกับเขาตั้งแต่เด็ก ๆ เนี่ย ตื่นมาผมยังง่วงอยู่ผม ก็ยัง ยังหลับได้ต่อเอาง่าย ๆ เนาะ แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่า อะ บ้านผมอยู่ติดถนน ใช่ไหม อยู่ต่างจังหวัดด้วย ดึก ๆ ถนนเงียบ สิ่งที่มันทำให้ผมตื่นเนี่ยครับผม มันก็มาทันทีเลยตอนดึก ๆ ครับผม
ค่ะ อืม ค่ะ อืม สิ่ง สิ่งที่ว่านี่คือยังไงคะ? คือมีการแข่ง แข่งรถกันแบบเนี้ยเหรอคะ?
ใช่ ๆ คุณพูดถูกเลย มันเป็นเสียงของพวกเด็กแว้นน่ะ ที่มันมาตอนกลางคืนน่ะ คือ คือบ้านผมเป็นทางโค้งไงครับ แล้วก่อน ก่อนจะถึงทางโค้งบ้านผมอะ มันเป็นทางที่ลง ลงเนินสะพานมาครับผม แล้วพอลงสะพานมาตรงบ้านผมทางโค้งใช่ไหม เข้าคง เด็ก ไอ้เด็กพวกเนี้ย มันคงแบบสวมวิญญาณนักแข่งมั้ง มันก็เริ่มบิดเต็มที่เลยเสียงมันก็เลย ผ่านหน้าบ้านผมไปอะ เออ แล้วคือ จะบอกว่ายังไงดีอะ คือเสียงมันดังอะ แล้วพอเราได้ยินเสร็จปุ๊บ ใช่ไหมครับผม ผมก็จะสะดุ้งตื่น แล้วการตื่นด้วยเสียง อย่างเงี้ย มัน มันเป็นการตื่นที่มาพร้อมกับความหงุดหงิด แล้วก็โมโห มันไม่ใช่การตึ การตื่นแบบงัวเงีย ๆ คือเหมือนกับผมตื่นแล้วผมตาตั้งอะ แล้วกว่าผมจะนอนได้อีกครั้งเนี่ย ถูกต้อง ผมต้องใช้เวลานอนอีกอย่างน้อย ๆ 10-15 นาทีเป็นอย่างต่ำ แล้วถ้าเกิดคืนไหนนะ ไอ้เด็กพวกเนี้ยมันมาแบบว่า 3-4 รอบเนี่ย ผมตื่นทุกครั้ง จนทำให้แบบว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ย มันมา 4 รอบอะ ผมตื่นสายเลย ขนาดแบบตั้งนาฬิกาปลุกแล้วนะ ผมก็ไม่ ไม่ ไม่ตื่นน่ะ กดเหมือนกดปิด แล้วก็หลับต่อจนน่ะ ผมไปส่งลูกผมอะ ช้าเลยในวันนั้นน่ะ ไปโรงเรียนสายเลย คือผมแบบ
อืม อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ! อืม ค่ะ อืม มีความตกใจ อืม อ๋อ ค่ะ อืม โอ้โฮ! อย่างงี้ก็แบบ ค่ะ โอ้โฮ! เข้าใจคุณเลยอะค่ะ อย่างงี้ก็แบบ ไม่ ไม่ ไม่แปลกเลยที่ทำไมคุณจะรู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกแบบว่า โอ้โฮ! มีผลต่อ ต่อการนอนของคุณมาก ๆ เลยนะคะ อย่างเงี้ย แล้ว แล้วเนี่ยค่ะ ไอ้การที่เกิดมีการแบบแข่งรถขึ้น แบบเนี้ยค่ะ มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วหรือยังคะเนี่ย?
ใช่ ๆ เครียด ต้องเลยครับ เออ มาช่วงประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยครับผม ก่อนหน้านี้ไม่มีเลยนะ ผมไม่แน่ใจว่า อ่า เขาคงเพิ่งได้มอเตอร์ไซค์มากันมั้ง กลุ่มเด็ก อะไรเงี้ย ก็เลยแบบว่า เอา พากันเอามาขี่เสียงดังรบกวนชาวบ้านเขา เงี้ยครับผม
อืม ค่ะ
เอาเข้าจริง ผมเคยคุยกับ ปปต. แล้วนะ ทางที่หน่วยงานของ ของตำบลน่ะว่าแบบจะมี แนวทาง อา พอที่จะแบบว่าช่วยเหลือไหม? หรือว่าจะ ป้องกันเด็ก อะไรพวกเนี้ย
อือฮึ ค่ะ
คือผมเสนอให้เขาด้วยนะว่า ขอให้เขาเนี่ยมาตีเส้นถนนน่ะ ไอ้ที่เป็นแบบ แบบลูกละนาดอะ อือ แบบ กือ ๆ ๆ กึก เวลารถวิ่งอะจะได้แบบ
อืม ค่ะ ให้ลดความเร็ว อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ๆ ๆ เออ ว่ามันจะช่วยได้ไหม? คือเขาก็ โอ้โฮ ร่ายยาวใส่ผมเลยว่า "อ่า ถนนเนี้ยมันเป็นถนนหลวง เราจะทำอะไรกับเขาเนี่ยก็ไม่ได้" อันเนี้ยแบบ อะ เป็นคนแก่นะ แนะนำก่อนนะ ผมก็ทำเป็นคนแก่ ด้วย "จะแบบ ไปทำถนน อะไรพวกเนี้ย มันก็ไม่ได้ ต้องทำเรื่อง ทำนู่นทำนี่ ต่อให้แบบว่า อ่า เขามีงบมาก็ต้องรอ บางทีก็ข้ามปี" โอ้โฮ! ผมก็เลยแบบ ผมฟังแล้วผมก็เซ็งอะ คือผมโดน เดือดร้อนตอนนี้อะ ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรผมตอนนี้ได้เลยเหรอ? ก็เลย อะ ก็เลยแบบ ขอเขาไปว่า "อ่า ยังไงก็ อบต. เนี่ยเขามีเสียงตามสายอยู่แล้วใช่ไหม? ก็ อ่า ช่วยประกาศหน่อยแล้วกันนะ แบบว่า เป็นลูกบ้านไหนที่ปล่อยลูกออกมาดึก ๆ ดื่น ๆ เงี้ย มาขี่แข่งมอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านเนี่ย ก็ช่วยดู ๆ หน่อย อย่าให้แบบว่า มาก่อความเดือดร้อนยามวิการ" อืม ก็ประกาศไป
<chuckles> ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม จะทำยังไงดี? ค่ะ อืม
อา วันรุ่งขึ้นเท่านั้น ล เท่านั้นแหละครับผม แทนที่จะช่วย มันมามากกว่าเก่าอีกครับผม ปกติ 2 คัน ย้า! ตอนนี้มันเหมือนกับ มันพาเพื่อนมันเพิ่มมาอีกอะ <laughs>
อ๋อ ค่ะ เป็นแก๊งเหรอคะ? อ๋อ ก็ ก็กลายเป็นเหมือนการแบบว่า ประชดประชันกันเข้าไปอีก <chuckles> เป็นการแบบว่า หรือว่าเป็นการแบบว่า ส่งข่าวให้รู้ว่า อ้าว! เขามี เขามีแก๊งแข่งรถกัน อ้าว เราพลาดข่าวนี้ไปได้ยังไง? การประกาศครั้งนี้เป็นการแบบเชิญชวนให้ทุกคนมาไปอีก โอ้โฮ!
โอ้โฮ! ใช่ ใช่ ๆ อืม แทนที่จะดีขึ้น มันกลับแย่ลง โอ้โฮ!
ค่ะ อืม เข้าใจคุณมาก ๆ เลยอะค่ะ แล้วก็แบบ โอ้โฮ เรา เราเข้าใจ เรา เราก็ รู้เลยว่ามันแบบมีผลเนาะต่อชีวิตของคุณเลยล่ะ เพราะว่าการนอนน่ะมันค่อนข้างที่จะสำคัญมาก ๆ แล้วถ้าจะต้องตื่นมาทุก ๆ แบบ คืน แล้วก็วันละ 3-4 รอบนี้ ก็ไม่แปลกนะคะที่คุณน่ะรู้สึกเครียดเลย แล้วก็แบบ โอ้โฮ รู้สึกแย่ แต่อยากบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทำอะ คุณทำ ดีมาก ๆ แล้วก็ถูกแล้วล่ะค่ะที่คุณไปแจ้งทางอบต. เนาะ อ่า คุณก็ทำในส่วนที่คุณจะทำได้ แล้วก็ที่เหลือก็แน่นอนก็ต้องปล่อยให้เขาไปจัดการ แต่ว่าก็อาจจะมีการติดตามผลนะคะ ก็ไม่ได้ลืมไปเลย อาจจะ เอ่อ 3 เดือนผ่านไป 4 เดือนผ่านไป ก็ ก็ไปตามให้เขารู้ว่า เอ๊ะ! มันคือปัญหาจริง ๆ เราไม่ได้มาแบบว่า อ่า แจ้งแล้วแบบ แจ้งแล้ว แล้วลืมทิ้ง เพราะว่าเราได้รับผลกระทบ อันเนี้ยก็เป็นเรื่องแรกที่คุณทำแล้วแบบ ดีมาก ๆ ก็เห็นด้วยนะคะ แต่ทีเนี้ยค่ะ ตอนนี้เนาะ เราอยากที่จะแก้ปัญหาตอนนี้ จะทำยังไงให้คุณนอนหลับได้ ก็อยากจะแนะนำในเรื่องของการ เอ่อ ถ้าบ้านคุณ อ่า อาจจะมีการแบบว่า โอ้โฮ ก็ต้องลงทุน นึด นิดหนึ่งแล้วล่ะค่ะ เพราะว่าการหลับนอนมันจำเป็นเนาะ อาจจะมีการซื้อตัวแบบว่า อ่า ตัวกั้น แล้วก็มันจะมีแบบว่าพวกกันเสียงอะค่ะ ตามขอบประตูนะคะ ถ้าลองไปเช็กหาดูตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง โดยมาติดที่ตามขอบประตูหน้าต่างนะคะ อาจจะลดเสียงลงมาได้ เพราะว่าตอนนี้เราอาจจะยังห้ามเด็ก เด็ก ๆ ที่ขับรถแข่งไม่ได้ แต่ว่าเราก็ได้ทำในส่วนหนึ่งไปแล้ว ก็คือการแจ้ง อบต. ทีเนี้ยค่ะ เราก็ต้องมาดูที่บ้านแล้วว่า เราจะ อ่า กัน หรือว่า ป้องกันเสียงพวกเนี้ยให้เข้ามาได้ยังไงน้อยที่สุด ก็จะแนะนำเป็น อ่า แบบนี้ก่อนในอันดับแรก แล้วทีเนี้ยนะคะ เรื่องที่ 2 ก็ถ้ามันยังแบบเสียงดังอยู่ แล้วก็คุณก็ยังนอนไม่หลับเลย ก็อาจจะเป็นต้องใช้หูฟังช่วยแล้วล่ะค่ะคุณ หูฟังที่แบบว่าสามารถกันเสียงภายนอกได้นะคะ เพราะ เพราะว่าไม่อย่างงั้นน่ะ มันก็จะไม่มีวิธีไหนแล้วที่แบบ ถ้าเสียงมาแบบเนี้ยอะค่ะ มันเป็นเสียงที่ทำให้คุณตกใจตื่น แน่นอนว่าพอตกใจตื่นปุ๊บเนี่ย กว่าจะนอนหลับได้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยใช่ไหมคะ?
ถูกต้องครับ อืม ครับ อือฮึ อ๋อ ครับ ครับผม อืม ครับ ครับผม อืม ครับ อา ๆ อา ๆ ครับผม อืม อือ ครับ อ๋อ ครับ ๆ โอเคครับ อือ ต้องใช้เวลาอีกอะครับผม อืม เอาจริง ๆ อะ เอ่อ คำแนะนำของคุณที่ เรื่องหูฟังเนี่ย อันเนี้ยผมถูกใจมากเลยนะ เพราะว่าเอาจริงผม ผมไปแต่โฟกัสในเรื่องของการแก้ต้นตอปัญหา แต่ลืมไปเลยครับที่จะมา อ่า เหมือนป้องกัน ณ ตัวเองก่อนน่ะว่า เราจะสามารถป้องกันเสียงนี้ได้นะ ทำให้เราเนี่ย ม อาจจะต้อง ไม่ต้อง ผวาสะดุ้งตื่นอะไรบ่อย ๆ เนี่ย ถ้าเกิดเราใช้หูฟังในการ อ่า ปิดเสียง รบกวนเสียก่อนเนี่ย คือบางทีอะ ตอนที่แบบว่าได้ยินเสียงอะ มีอารมณ์เลยนะแบบว่า อยากจะ ตื่นเอาหนังสติ๊กไปยิงเลยอะ <laughs> ซึ่งอันนี้ก็คือแบบว่า
<gasps> เข้าใจค่ะ อืม เข้าใจเลยอะ
เออ มันไม่เหมาะ มันก็คงไม่เหมาะอะเนาะ กลับกลายเป็นว่า ถ้าเกิดว่าเขาล้มไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ย อันนี้ก็คงไม่ดี ผมคิดอยู่อีกอย่างหนึ่งนะ ผมอยากไปแจ้งตำรวจเลยอะ แต่ แต่อันนี้ไม่ใช่แบบว่า ให้ตำรวจมาจับไปเลยนะ จะไปแจ้งตำรวจว่า มัน ถนนเส้นเนี้ย ณ ตอนดึก ๆ อะ มีวัยรุ่นแข่งรถกัน อาจจะขอสายตรวจมอไซค์ไรเนี่ยมาวิ่งเส้นเนี้ยช่วงสัก อ่า 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มเนี่ย มาวน ๆ ดูหน่อย เพื่อให้เด็ก แถวบ้านเนี่ยเขาเห็น เมื่อเขาเห็นเนี่ยเขาอาจจะได้แบบว่า อ่า เหมือนเพลา ๆ ลงอะ ไม่ต้องมาแข่งกัน ณ ช่วงนี้อะไร ร ผมว่าอันเนี้ย ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะพอช่วยได้ไหมครับผม กับการที่ อ่า พวกวัยรุ่นเห็นตำรวจบ่อย ๆ เนี่ย เขาจะเกรงกลัวไหมอะครับ? <chuckles>
ใช่ ค่ะ อืม อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าอีกทางหนึ่งแล้วล่ะค่ะ เพราะว่าเราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เราได้แจ้ง อบต. เราได้มีเสียงประกาศเสียงตามสาย แต่ว่ากลับเป็นยิ่งแบบมากกว่าเดิมนะคะ แล้วทีนี้เราก็เชื่อว่า ไม่เพียงแค่คุณนะคะที่ได้ความ รับความเดือดร้อน เราเชื่อว่าในบ้านข้าง ๆ คุณ อะไรแบบเนี้ยเนาะ ที่อยู่ในโซนระแวกนั้นน่ะ ก็น่าจะได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้กัน ทีนี้อะค่ะ เอ่อ การที่คุณจะไปแจ้งตำรวจสายตรวจเนี่ยค่ะ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีค่ะ เพราะว่า อ่า ในเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนแน่นอนค่ะ เราก็ต้องไปแจ้งให้เขามาตรวจสอบดูว่า เอ๊ะ เด็ก ๆ ที่มาขับรถแข่งกันเนี่ย อ่า ถูกต้องหรือเปล่า แล้ว ม เว ระยะเวลาในการแข่งกันเนี่ย เอ่อ อาจจะต้องมี ข ขอบเขตไหม? กี่ทุ่มกี่ยาม หรือว่าอาจจะมีการอนุญาตให้ได้ยังไง แค่วันละครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่ ตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะ แต่ว่า เอ่อ ทางตำรวจเขาน่าจะมีกฎเกณฑ์ตรงนี้อยู่ในเรื่องของการแข่งรถนะคะ เขาอาจจะมีกำหนดเวลาด้วยซ้ำว่า ควรจะแข่งได้แค่ไหน เวลากี่โมง แล้วยิ่งถ้าเป็นยาม แถว แถวชุมชน บางทีก็ควรจะไม่มีการแข่งขันเลยด้วยซ้ำไปนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เห็นด้วยค่ะ การที่เราได้รับความเดือดร้อนแบบนี้อะค่ะ ก็ ก็ควรที่จะแจ้งให้ทางตำรวจได้รับทราบ แล้วก็เผื่อที่จะช่วย อา มาตรวจสอดส่องดูแลหน่อยว่า เอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นนะ ทำไมเด็ก ๆ พวกนี้ถึงออกมาบ่อยจัง แบบเนี้ยอะค่ะ ก็เห็นด้วย แล้วก็แนะนำนะคะ ควรที่จะ ควรที่จะแจ้งให้เขารับทราบค่ะ เพื่อการที่จะปรับปรุงแล้วก็สอดส่อง อ่า ในวันข้างหน้าด้วยนะคะ
อืม ครับ ต้อง ใช่ ๆ ๆ เพราะว่าเขาหนวกหูกันหมดเลยอะ อืม ครับ อือฮึ อืม อืม ใช่ ใช่ครับ อืม ครับผม ครับ โอเค เลยครับผม เอาจริง ๆ ผมแบบว่าอยากจะมาระบายอย่างเดียวเลยนะ เพราะมันเป็นปัญหาที่อัดอั้นตันใจมาก แต่ก็ได้คำแนะนำดี ๆ มาด้วย พ อย่างแรกเลยผมต้องไปหาหูฟังมาป้องกันตัวเองก่อน อา แล้วถ้าเกิดว่าดีหรือไม่ดียังไงเอาไว้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกแล้วกันนะครับผม ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม สวัสดีนะครับ
ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ